بالضبط آه، يعني هي أكيد بت بتعمل شُغل في البيت أكتر منّي بس مقابل ده يعني، أنا باشتغل شُغل تاني عشان أحَسّن دخني دخلي وأجيب فلوس وكده، ف فهي الموضوع هو كله مشاركة يعني.
امم. امم. طب كويس، و و وهل في ال في الحالة دي بتشوف إن ال ال الفكرة نفسها هتبقى ناجحة، يعني هيبقوا الطرفين راضيين؟ يعني أنتُم بتبقوا راضيين أنتُم الاتنين عن الموضوع؟ في اتفاق في الحتة دي؟ آه.
ما هو هو أكيد فيه اتفاق يعني، لأن زي ما قلت لك أنا ي باشتغل شُغل إضافي عشان آآ، يعني أجيب لها اللي هي محتاجاه وكده، فبالتالي هي راضية يعني. غير مثلًا لو أنا هابقى قاعد في البيت ما باعملش حاجة تانية غير الشُغل بتاع الصبح بس، فيعني فس فطبيعي إن هي تبقى محتجاني إن أنا أساعدها، ما ما أنا ما وراييش حاجة تانية، أنا قاعد أتفرج على التليفزيون بس ما باعملش حاجة، فطبيعي إن أنا تطلُب منّي إن أنا أساعدها أكتر يعني.
آه. آه، طب كويس. فاهمك. امم، ممتاز آه، طب و وال ال الفكرة بقى في الحالة دي إن أنتُم لمّا بتبقوا في شُغل زيادة، هل لو هي عندها شُغل زيادة أو حاجة زيادة في ال في الشُغل بتاعكُم برّا، ساعتها إيه الحل للموقف اللي زي ده؟ هل مريت بموقف زي كده؟
امم. شوية يعني قصدك الشغل بتاعها
إن أنتم الأتنين عندكم شغل زيادة؟
امم، هاقول لك هي بالنسبة لها طبيعة شُغلها لأ، ما بيحصلش حاجة زي كده يعني، شُغلها مستقر شوية كمواعيد وكload شُغل وكده، آآ، لأ، بس بتحصل معايا أنا بقى، لأ، يعني بتحصل معايا إن أنا ممكن مثلًا في أوقات، بتضطر إن هي تروح تجيب العيال من ال من الحضانات وكده، بسبب إن أنا بيبقى عندي ضغط في الشُغل أو باقعد ساعات إضافية، فبي بي بيزود عليها ال
آه. امم. طب، ده كويس ده، آه. آه. وبتبقوا راضيين أو هي راضية عن الموقف ده؟
ما هي بتبقى راضية بقى مقابل إن أنا بقى لمّا باروح <chuckles> مش بتس مش بتسكت لي بقى يعني، اللي هو إيه، ده أنا رحت جبت العيال من الحضانة، لأ، أنت أنت لازمًا تعمل حاجة زيادة في البيت بقى. فبنشارك برضه يعني. بالضبط، مصلحة قصاد مصلحة، أنا جبت العيال أنت بقى أعمل أنت أكل، حاجات زي كده يعني.
أ آه. إزاي بقى، بتعمل إيه؟ آه. آه، تقضي مصلحة من مصالح البيت أنت بقى. طب، كويس ممتاز، آه. حلو خالص، طيب و وجود بقى ال هل للأهل بيساعدوك في حاجة زي دي، يعني وجود الأهل بيبقوا بيفرق معاكُم والا أنتُم مش مش متدخلين أهلكُم في الحياة دي تمامًا؟